Kam es irgendwann mal zum großen Streit oder da dass jemand mal vielleicht ausgerastet ist und dem anderen irgendwie zu nahe getreten ist, verletzt worden ist? Oder ist es
Ja. <sighs> Ne. Ne. Also, ich ich w weiß gar nicht so genau. Ich weiß, dass er sich mit meinen Eltern mal gestritten hatten, weil die waren dann mal zu 'nem Basketballspiel von den Jungs
Mhm.
als Zuschauer, und dann wa war schon klar, also wir haben da schon Distanz gehalten, er wollte ja nix provozieren. Aber dann draußen auf der Straße, als wir dann also meine Eltern sind früher raus und waren dann am Auto, und dann kam sie halt nur hinterher und hat dann nochmal hat sie noch mal angeschrien so von wegen: „Ja, ähm, ihr seid ja auch dran Schuld!“ Und ja, also, <sighs> du siehst schon, das ist jetzt nicht ganz so, <sighs> ähm da also, irgendwas steckt da hintendran, aber ich ich komme auch nicht wich wirklich hintendran, weil es hat ja überhaupt nix mit ihr zu tun. Das ist allein 'n Thema mit meiner, na ja, Frau, äh, ja.
Mhm. Mhm. Gut, ähm Wie wie alt war sie denn, als so als sie auseinanderging?
Ja, das ist jetzt, äh, wie gesagt jetzt, äh, 7 Monate, also
Ah, okay, okay, also sie war schon schon Mitte 20, als die Ehe dann auseinanderging.
Ja. Ja, ich mein, die hat jetzt zwar im Juli Geburtstag, aber ich war jetzt au auf die 7 Monate kommt es bei 24,, 25 Ja.
Ja, ja, n ja, ja, klar, aber aber sie war nicht mehr im Teenageralter. Okay.
Ne, ne. Ne, ne. Ähm.
Okay. Hat hat sie vielleicht auch eigene Herausforderungen, die da mit reinspielen, dass sie in 'ner schwierigen Phase ist?
Ja, die hat sie definitiv. Ja, ja, also die hat, ähm
Okay.
Äh, wir sind so 'ne S Sport-Family, also leistungssportmäßig. Äh, Jungs spielen Basketball-Bundesliga, Angela turnt, ähm, Kunstturnen, 2. Bundesliga.
Ah. Okay. Oh.
Oh, und dann
Ist dann schon, äh, sehr im Leistungsbereich unterwegs.